जी। जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं रोज़ सुबह उठती हूँ और ए लगता है जैसे ही दिन शुरू होने से पहले ही मैं अपने आप को थका-थका महसूस करती हूँ। पूरा दिन काम, ज़िम्मेदारियाँ और सोच-विचार में निकल जाता है। लोग कहते हैं कि मुझे अपने लिए थोड़ा-सा वक़्त निकालो, समय निकालो पर मुझे समझ ही नहीं आता कि वो जो समय होता है वो कहाँ है और जब अ, थोड़ी देर मुझे मिल भी जाता है। तो मुझे मन फ़िर भी शांत नहीं होने देता मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अ, अगर मैं चुप बैठती हूँ, तो मेरा दिमाग चलने लग जाता है। अगर मैं सोती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है अ, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अपने आप को आजकल बहुत तनाव महसूस करने लगी हूँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी हूँ। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे रोज़ जो मेरी आराम मैं उसकी तरफ़ ध्यान दूँ या फ़िर ये कह सकती हैं कि मानसिक पुनर्जीवन यानी कि मेरा जो मन शांत हो मैं दोबारा से अपने अंदर ताकत लेकर आऊँ और कहीं न कहीं मैं चाहती हूँ कि मैं अ, जो अपनी जो मेरी दिनचर्या है उसको अच्छे से ठीक कर पाऊँ। लेकिन, मेरी तमाम कोशिशों के बाद मैं अपने लिए भी वक़्त नहीं निकाल पाती हूँ ना मैं आराम कर पाती हूँ, ना ही मैं कोई और काम कर पाती हूँ। तो मैं आपसे ज जानना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे कोई सुझाव दीजिए ताकि मैं इन अपने तनाव और परेशानी से बच सकूँ जी।
अ, जी हाँ, बिल्कुल मैं आपकी भावना को बहुत अच्छी तरीक़े से अ, समझ पा रही हूँ आज की अ, ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है अ, इसमें थकान होना मानसिक या शारीरिक थकान होना काफ़ी अ, सामान्य है। मैं आपकी समस्या का अच्छी तरीके से समाधान दे सकूँ या सुझाव दे सकूँ, उससे पहले आपकी समस्या को मैं थोड़ा अ, गहराई से जानना चाहती हूँ, उसके लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूँगी। तो आप मुझे बता सकती हैं कि आपका जो दिन है ना किस तरह का होता है? मतलब कितना काम करती हैं, आपकी जो अ, दिनचर्या है वो कैसा रहता है, आप बता सकती हैं?
जी हाँ। बिल्कुल मैं बता सकती हूँ और आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया है मुझसे तो देखिए मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जो रोज़ का दिन है बहुत, ज़िम्मेवारियों से भरा हुआ होता है। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं वर्क़ फ्रॉम होम भी करती हूँ अ, जिसमें मुझे 7 से 8 घंटे से ज़्यादा ही लग जाते हैं और ये मेरा जो सिटिंग का काम है, बैठने का काम है, स्क्रीन का टाइम है, मैं सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठी रहती हूँ। और दूसरा जो मेरा घर है, मेरे घर पे अ, मेरे जो पति हैं उनको मेड के हाथ का खाना नहीं पसंद, उनको मेड के हाथ के बर्तन माँजे हुए नहीं पसंद या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे घर में मेड का रिवाज ही नहीं है। तो हम लोग ठीक है वो मेरी बहुत मदद करते हैं, मेरी बेटी है वो बहुत मदद करती है हम लोग मिलजुल के करते हैं लेकिन कहीं न कहीं आपको पता है कि जो जैसे कहते हैं ना कि आप जो आपका काम है वो आपको ही अच्छा लगता है और आप ही उ उसे बेहतर तरीक़े से कर सकते हैं, है ना? तो मेरे ऊपर घर के काम की भी ज़िम्मेवारियों हैं, मेरे प मेरे ऊपर वर्क फ्रॉम होम की भी ज़िम्मेवारियाँ मतलब मैं इन सारी ज़िम्मेदारियों को निभाते-निभाते अ, मुझे लगने लग गया है कि मैं बस काम करना जानती हूँ, मैं आराम करना ये कह सकते हैं कि मैं आराम करना भूल गई हूँ मुझे मेरी जो नींद है वो तो बिल्कुल भी मुझे नहीं मिलती है, जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल मैं आपकी परिस्थिति को अ, समझ पा रही हूँ तो मुझे मतलब एक और बात बताइए जब आप थोड़ा-सा आराम करने की कोशिश करती हैं या करते हैं तो अ, उस दौरान जो है ना आप मतलब क्या करते हैं, उससे कितना फ़र्क पड़ता है? आप मतलब होता ना की अ, साथ-साथ में अ, मोबाइल चलाते हैं या आपका आराम करने का तरीका क्या है, उसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं?
हुँ। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। देखिए मेरा <smacks lips> आराम करने का तरीका यही है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे अ, 2 घंटे हो गए हैं मेरे जो स्क्रीन के आगे है, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से अब बैठा नहीं जा रहा तो मैं अ, अपने रूम में जाती हूँ, अपने क्योंकि मेरे यहाँ पे आजकल विंटर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है। तो मैं अपना ब्लैंकेट लेती हूँ और लेट जाती हूँ। लेकिन आपको मेरी बात अजीब लगेगी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ही मैं सोती हूँ, जो मैं काम कर रही होती ना वही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलने लग जाती हैं। जैसे जो लोग मुझे मिलते हैं मेरे काम में या फिर जो मैं काम कर रही हूँ या मैं जिस तरह का काम करती हूँ वो सारी एक कहते हैं ना, कि आपकी जैसे एक मू अ, फ़िल्म का एक सीन होता है है ना या फिर ये कह सकते हैं कि आपकी एक फ़िल्म होती है वो सारा मेरे दिमाग में चलता रहता है मतलब मैं दिमागी रूप से सो नहीं पाती हूँ, मेरा दिमाग शांत नहीं होता है, मेरा मन शांत नहीं होता है। अ, मैं आराम करके भी आराम नहीं कर पाती हूँ, मैं सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अ, अभी भी देखिए रात के शायद 2 बजने वाले हैं तो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं फिर जाग के बैठ गई हूँ। प्लीज़ अ, मुझे कुछ सुझाव दीजिए? जी।
उ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। मैं आपकी बिल्कुल, अ, जो परिस्थिति है आपकी भावनाएँ हैं उनको मैं बिल्कुल अ, समझ पा रही हूँ। तो आप मुझे एक और बात बताइए जैसे कि अ, आपको ना सबसे ज़्यादा आरामदायक जो है ना वो क्या लगता है? या इससे पहले आपने कभी कोशिश की है कि आप अ अ, मतलब होता है ना कि अपने शरीर को या अपने मन को जो है, आराम दे सकें, आपको सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? शांत बैठना या संगीत सुनना या टहलना, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और उसको वो जो करने से आपको आराम मिलता हो?
हाँ, हाँ। जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। अ, मुझे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, अ, मुझे आराम करना अच्छा लगता है लेकिन मेरे पास वक़्त नहीं होता। अ, इ अ, कभी-कभी ये सारी चीज़ें मेरे मूड पे डिपेंड अ, मूड पे निर्भर करती हैं, कि कभी-कभी मुझे लगता है कि मुझे कोई बिल्कुल बुलाएँ ना, मैं खामोश रहूँ, मुझे कोई छेड़े ना बस मैं अपना मेरा जो कंबल है मेरा कंबल में बैठूँ या रजाई में बैठूँ, और मैं आराम से थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँ। या फिर हाँ, कई बार मेरा म्यूजिक सुनने का मन करता है जैसे कि मेरे अ, जो अ, फ़ेवरेट जो मेरे बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं मुझे वो सुनने अच्छे लगते हैं। अ, कभी-कभी अ, मैं शाम को 10 मिनट के लिए ज़्यादा देर तो मुझे वक़्त नहीं मिलता है, मैं शाम को 10 बजे क अ, 10 मिनट के लिए सैर करना पसंद करती हूँ, चाहे मैं घर पे ही चल लेती मेरा घर इतना बड़ा है, कि मैं अगर अ अ, आसानी से अंदर-बाहर भी होती जाऊँ तो मेरी आराम से सैर हो जाती है। और हाँ, और सबसे ज़्यादा जो मुझे आराम देता है सुख देता है वो है मेरे परिवार से बातें करना, मैं उनसे बातें भी कर लेती हूँ थोड़ी देर ताकि मुझे जो मेरी मानसिक स्थिति है वो सही हो जाए। जी।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपकी बातों को मैं अ, समझ पा रही हूँ। ओके अंतिम में 1 और बात मुझे आप बताइए, जैसे कि क्या आप जब भी आराम करते हैं तो आपको किस तरीके का माहौल जो है वो पसंद है? आप क्या अकेले आराम करना ज़्यादा पसंद करती हैं, या मतलब होता है ना कि आपका जो तरीका है वो क्या है, आपको क्या पसंद है? आपका जो अ, माहौल है आपको किस तरीके का पसंद है जब आप आराम कर रही होती हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए।
जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। देखिए अ, हम मुझे वैसे तो अकेले आराम करना ही पसंद है, लेकिन अ, मुझे लगता है कि जब आप अकेले सो रहे होते हो जो बाक़ी के लोग हैं, वो आपको कहते हैं कि डिस्टर्ब करते हैं, आपको परेशान करते हैं, जैसे अ, इधर-उधर जाना अ, दरवाज़ा को खटखटाना या फिर कुछ और किसी काम की आवाज़ें लगाना। तो मुझे वहाँ पे लगता है कि जब मैं आराम कर रही हूँ तो मुझे कोई इस तरह की दिक्क़त ना हो परेशानी ना हो, मेरी बेटी है, मेरी बेटी को भी मैं कई बार बोलती हूँ कि अगर मैं थोड़ी देर लेट रही हूँ तो प्लीज़ तुम भी तुम भी आ के मेरे पास सो जाओ, ताकि जो तुम्हारा जो इधर-उधर आना-जाना या फिर तुम्हारे जो अ, दरवाज़ा खटखटाओगी वो मुझे शोर सुनाई ना दे। तो मैं हाँ मैं उसको ये साथ लेकर सोना पसंद करती हूँ ताकि हम लाइट्स ऑफ़ कर दें, दरवाज़े जो हैं हमारे बंद कर दें अच्छे से और कभी न कभी मतलब मैं अपने जो हमारे जो पड़ोसी हैं, मैं उनको भी स्ट्रिक्टली बोल रखा है मैंने कहा कि अगर आपको मेरे दरवाजे बंद मिले, तो आप प्लीज़ हमें अ अ, उठाइए मत, परेशान मत कीजिए या तो फिर हम लोग काम कर रहे होते हैं या फिर आराम कर रहे होते हैं। तो वो लोग समझने लग गए हैं कि हाँ, हमारा जो दरवाजे बंद है, तो वो खटखटाते नहीं हैं। जी।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी समस्या पूरी तरीके से समझ पाई हूँ। देखिए क्या है कि आपका मन जो है ना वो रेस्टलेस नहीं है, वो सिर्फ़ एक मतलब अनसुना है। इस चीज़ को आपको जानने की ज़रूरत है, क्या है ना कि अ, दिन भर वो बोलना चाहता है पर आप उसे सुन नहीं पाते हैं। और अब रात को अ, सब शांत हो जाता है तो वही मन जो है अपनी सारी बातें जो है आपसे कहने लगता है। इसीलिए आपको जो है नींद नहीं आता है। आपको इस परेशानी को समझना है और अपने दिमाग को जो है मतलब होता है ना कि अनसुना अपने मन को जो है अनसुना नहीं करना है। देखिए पहला कदम ये है कि मन को दिन में थोड़ी जगह दीजिए दिन में जैसे कि 10 मिनट का एक माइंड स्पेस रखिए, अ, बस बैठिए, कुछ अ, मतलब होता है ना कुछ भी मत कीजिए ना फ़ोन चलाइए, ना किसी से बात करिए ना मतलब होता है ना कि मन को बताइए कि मैं सुन रही हूँ आपको। जब मतलब होता है ना कि दिन में उसे सुना जाएगा ना तो वो रात में चुप होगा अगर आप दिन भर उनकी बात नहीं सुनेंगे तो रात में आपको वो परेशान करेगा। सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो है आपकी ये है और दूसरा जो है विचारों से लड़िए मत उन्हें गुज़रने दीजिए। देखिए जब नींद ना आए ना तो ये ना सोचिए कि मुझे सोना चाहिए बस 1 गहरी साँस लीजिए और मन से कहिए कि ठीक है जो विचार आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ अ, ये सारी विचारे जो है बिल्कुल मुझे स्वीकार हैं और स्वीकार होते हैं तो उनकी जो है सख्ती ना घट जाएगी। आपके ऊपर उनका जो प्रभाव है वो कम होगा। तो आप दूसरी बात से उसको बहुत दिल से सोचेंगी नहीं बहुत ज़्यादा गहराई से सोचेंगी नहीं तो आपके दिमाग में आएगा भी नहीं। इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगा और तीसरा है सोने से पहले अ, एक विराम रस्म करना जैसे कि रात को एक मतलब रिवाज़ बनाइए, एक रूटीन बनाए जैसा हल्की-सी संगीत सुनना एक मतलब होता है ना कि अ, जर्नलिंग करना एक पन्ना लिख लीजिए कि आपने दिन भर में क्या किया, उम, किस चीज़ में आपको अच्छा लगा कौन-सी चीज़ें आपको बुरी लगी है ना। तो या दिए मतलब होता है ना कि दिए को ऐसे मतलब लिखिए कि शरीर और मन दोनों को संकेत मिलना चाहिए कि अब जो है आपका दिन समाप्त हो गया। आपकी बॉडी को सिग्नल मिलना चाहिए। तब फ़िर आप आराम से अ, मतलब होता है नींद भी आएगा और आराम कर पाएँगे। अगर जब तक आपकी बॉडी को सिग्नल नहीं मिलेगा कि आप शांत हैं या आप मतलब होता नहीं कि आपके दिमाग में कुछ नहीं है तो आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल भी सोने के लिए तैयार नहीं होगी। तो ख़ुद को मतलब होता है ना कि कोसना बंद कीजिए नींद ना आना कोई कमज़ोरी नहीं है ये मन एक मतलब होता है न की ये है कि आपकी बॉडी को सिग्नल नहीं मिल रहा है अ, देखो मुझे देखो मुझसे मिलो जब आप ख़ुद को दोष देने की बजाय ना द अपने अंदर एक दयालु दृष्टि से अपने आप को देखेंगे तो आपका जो मन है वो भी शांत रहेगा और देखिए सुझाव आपको बिल्कुल काम आएगा और बहुत शांत तरीके से आप जो है अ, आराम भी कर पाएँगे और आपके मानसिक जो है अ, जो चिंतन है उसको भी आप शांत कर पाएँगे।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। उ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कहीं न कहीं आपने जो भी मुझे सुझाव दिए। मुझे बेहतर महसूस कर रहा है और मैं हल्का महसूस कर रही हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी आपने मुझे सुझाव दिए हैं मैं अपने जीवन में लेकर आऊँ और एक अच्छे अपने आराम और मानसिक जीवन प पर ध्यान कर पाऊँ। जी, धन्यवाद।